Tama, ako din po, mas okey sa akin na, ah, magluto na lang din sa bahay para alam ko na healthy yung kinakain ko, yung sine-serve, malinis, at tsaka mas nabo-boost, mas mas nakaka-enjoy naman kumain sa bahay kaysa sa labas, eh, sa fast food actually.
Oo, totoo naman. Kahit naman sino, mm.
Kasi, mm, mas komportable.
Mm, ta tsaka 'di ba, dib yung ang, ang iniisip lang naman kasi natin kapag ka, ah, lumalabas tayo, 'di ba siyempre, maraming makikitang mga fast food sa mall, di ba, so, hindi talaga maiiwasan lalo na pag may kasama kang bata, di ba? Ikaw? Mm.
Mm. Totoo, totoo, oo nga, kaya mas gusto kong kumain sa bahay, iwas judgment na din, sa mga tao.
Oo, kasi alam mo pag may mga taong mga ganyan, makikita ka lang na bumili ng fast food sasabihin hindi siguro 'to marunong magluto kaya laging kumakain ng fast food, di ba?
Oo, totoo, totoo, mm, tsaka swed ay, madaming pera 'to, ganyan. <chuckles> At hindi naman, aha, totoo, kaya ayun, dun ko naman siya binabalanse. Ah, hindi ako gaanong, ah, kumakain sa fast food dahil nga, ah, dun nga hindi healthy kasi, ah, hindi siya maganda sa puso, ah, nakaka-high blood, yan, nakaka-high blood yung mga cholesterol, tsaka yung presyo.
Oo, hindi na uubusin ang pera. Oo. Mm nga, oo. Mm, sobrang mantika kasi talaga ng pagkain ng fast food, 'di ba, lalo na pag prito. Prito yung mga paborito natin, 'di ba? Mga pritong manok, pritong isda, o kung ano, lumpia 'di ba? So talagang nakaano ’yan, eh, lubog sa tawag dito, sa mantika, ’di ba? So, mahirap talaga pag araw-arawin.
Hmm, actually. Mm. Oo. Mm. Oo, tayong mga Pilipino, oo, tayong mga Pilipino pa naman mahilig sa prito, yung mga ma-cholesterol.
Mm, sinabi mo, oo, sinabi mo, hindi talaga maiiwasan ’yan. Hindi maiiwasan. Lalo na pag
Oh. Oo, totoo yun. Oo, pero ano naman ang ano, ang masasabi mo sa mga paraan para gawing mas healthy ang mga pagkain sa fast food chains?
Um, para sakin yung mga paraan na siguro mas bigyan nila ng pansin na i i tawag dito, i-divert sa mga bagay na yung pagkain is masusustansiya talaga, pinapakita nila na niluluto nila is parang, ah, pagkaing bahay lang din. Kumpara, sa like, kumpara sa kumbaga, like di mo alam kung anong proseso ng pagkain na 'to, kung titingnan mo, masarap siyang tignan, pero hindi natin alam kung ano yung, ano niya, ano ingredients niyan, kung ano yung nilagay nila diyang sangkap, 'di ba, ikaw ba?
Mm. Totoo. Hmm, tama. Totoo, totoo, oo, sa akin, um, um, minsan hindi na, hindi naman talaga nagiging healthy yung mga pagkain sa fast foods, eh, pero para ma-divert sa akin siguro